そうですね。それで今、ちょっと自分の、あの法人を作ったりとかしてたんですけど。<laughs>
ええ、ちょっと、話がすごい方向に。と、法人法人化されたんですか？おしお仕ご、自分で独立されて
<laughs> あ、そうです。そうです。あ、そうですね。
ええ、すごいですね。
あの大学も、そうです。大学きゅうも、その休学をやめた直後に休学をして、あの NPO 法人を先輩と一緒に作って、あの、ま、狩猟とか食育に関わるような授業だったんですけど。あの、ちょっと猪を追いかけたりとか、捌いたりしてて。<laughs>
ええええ。 はい。 すごいですね。 <laughs> なるほど。
はい。で、そうなんです。
ええ、すごいですね、それは。
うん、そこから、はい、いや、はいはい。
いや、なんかやっぱり、はい、ま、ちょっと部活の話ばっかりになっちゃって、あれなんですけど、やっぱりなんか、そういうのを最後までこう、やり遂げた経験が、1個でも2個でもあると、なんかやっぱ行動力が、絶対変わってきますよね。そんな、法人化するって、すごいですね。<giggles>
はい。あ、いえいえ、全然全然。 ああ、確かにそうす。 いやいや、今ちょうど立ち上げたばかりで、もういまさに今混乱中って感じなので、まだ今乗り越えられてなくて、はい。これから頑張んなきゃっていうところなんですけど。
<laughs> 今まさにですね。 ああ、なるほど。それはもう部活や受験に、なななんか勝るとも劣らないというか、むしろ一番の大きな、ある種困難じゃないですか、人生において。
そうかもしんないですね。いや、もうどうやって飯を食べていくかっていうので、頑張んなきゃってとこなんですけど。
おお。 うんうんうんうんうんうん。いや、なんかあの、ひひあの俳優の東出さんっていらっしゃるじゃないですか。あの方の、あの YouTube を、最近よく見るんですよ、あの、はい。あのちょっともしかしたら、それに近い、なんかあのあの方もよく、あのジビエというか、ま、猪だったり、ま、なんかなんなら猿とかまで、あのこう、ちょっとせ殺生した上でちゃんとこう食として、あの取り入れているっていう YouTube をよく見るんですけど、何か、そそういうあれに近いような活動なんですかね？ちょっと違うのかな？うん。
そうなんです。 あ、はいはい。はいはい。 はい。 ああ、へえ。 はい。 はい。 はいはい。 はい。 あ、はいはい。 そうあ、でも、僕も比較的ライフスタイルに近いような形で、あそこまでちょっとその狩猟に、どっぷり浸かってるわけではなかったんですけど。あのでも、東出さん君は、あの、いや、自分が今、神奈川の小田原ってとこでやってるんですが、あの彼も山梨の方でやってて、あの彼のドキュメンタリー映画も、僕も見に行ったんですけど。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
はい。

ええ。なんかもう徹底するんですね、何でも。すごいですね。
きげん。 いやいや、もう一個決めたってとこになると、やっぱそこにしか行けないみたいな感じな性格なのか分かんないんですが
うん そそれこそイノシシみたいなこう。<laughs> いや、すごいですね。なんか、このトピックのところに困難を乗り越えるためにどんな工夫や努力をしましたかって書いてありますけど、なんかもう、その工夫や努力の宝庫ですね。<laughs>
はい、はい。もうイノシシですね。 はい。 いやいやいや、もう全然そ、も、いったりばったりですけど、でもそういうことは結構変わったっていうとこで、ま、1個、なんか、ま、困難というか、1個こう仲間に入れてもらったというか、深く関わるきっかけになったのかなとは思ってます。
うんうんうん。 うんうんうんうんうん。 なるほど。ま、やっぱり何かこう、頭で考えるのも、ま、当然大事ですけど、やっぱり、行動に移さないと何も変わらないです なんかその、くり繰り返しな気がしますね。こうやってみる、考える、やってみる、考える、みたいな。それはなんかすぐ行動に起こせるっていうのは本当にすごいですね。なんかこの、トピック選んで良かったというか、色々勉強になりました。<laughs>
そうすね。 ああ、はいはいはいはい。 <laughs> いやいやいや、こちらこそです。いやいや、なんかあの、なかなかね、こうこうやって話を聞いていただくとも多くはないので、すごい自分も整理にもなったし
うん。 うんうんうんうんうん。 うんうんうんうん。
はい、すごく良かったなと思って。とりあえず今はもう頑張ろうって感じです。
<laughs> いや、応援してます。なんか僕もすごい刺激になりました。うーん。
えいえいえいえいえ。いや、でも、本当はあの、ね、姪っ子さんのバドミントンも何かね、いい形で繋がると凄くいいんだろうなと思って。
ええええ。 えすと、そうですね。うんうんうん。はい。
ええ、いえいえ、でもお話しできてありがとうございました。
あ、こちらこうです。もう切れちゃうんですよね、これ。はい。
あ、そうですね。これも0秒になったら切れると思い
あ、ありがとうございました。